Ayan parang oo, parang almost nasagot ko na din 'to sa mga sinasabi ko kanina pero, yun nga, yung kapag nagbabasa ka ng libro, ah, yun nga, parang paulit-ulit lang ako. Yung yung mas na ano, eh, may karagdagang appreciation ka do'n sa, sabihin na lang natin for isa sa mga example, yung karacter ba ng binabasa mo. Kasi minsan kapag ang ginagawa dito, sabihin natin for example, yung mga pelikula na hinunga, grabe lalim. Hinunga galing sa libro, di ba? Oo, na minsan kapag isinasabuhay na nila sa pelikula, may mga ano talaga, elemento na nababawas, ay hindi nila nabubuo. Kumpara sa kapag, alam mo yun? 'Pag babasahin mo sa libro, may mas malalim na eksplanasyon minsan na, yung nakatayo siya dito, nakasimangot siya, at ang eksena niya yung mga kumpletong detalye ba kumbaga. So oo, yun siguro masasabi ko. Ikaw ba?
Mm. <laughs> Oo. Mm. Ah, in oo. Mm. Sabagay. Oo. Detalye oo, detalye, mga ganyan. Um, yun sa well parehas na sila dito, 'no? So parang ngang napag-usapan na 'to kanina, pero yung pagbabasa ng libro at panonood ng pelikula para pareha na parehas naman silang, at the end of the day, di ba? Sa pinaka, ah, essential na perspective kumbaga. Enjoyment ba yung iyong nai-enjoy mo at past time. Um
Tama, tama. Tsaka siguro depende nalang kung may idadagdag man ako. Siguro depende nalang din sa konteksto ng binabasa mo o pelikula, kasi meron naman talaga na, alam mo yun? 'Pag binasa mo o kaya kahit panoorin mo yung pelikula, yung wala siyang wala siyang nai-spark na anything na sa iyong imahinasyon at pag-unawa, ayan, totoo yan. So alam mo yun? Yung parang marami, maraming ganito. Yung parang magbabasa ka lang kasi may istorya, pero alam mo yun? Wala siyang sense, or manonood ka ng movie na, ano bayan pangit ng movie, parang walang sense, gano'n, di ba? May gano'n talaga.
Mm. Mm. <laughs> Wala siyang kwenta. <laughs> Sabagay. May ganon. Totoo. <laughs> Mai maiba lang ako, nor mon ano bang ano bang favorite favorite book, ah, movie genre mo?
Sige lang. Book, movie? Naku bigla akong walang masagot. Alin ba? Libro o pelikula? O pelikula na galing sa libro? Ano ba ito?
'Di question. Movie nalang. Movie, movie.